Ah beh, allora diciamo che, uhm, io sono del super Sud e la Pasqua comunque è una di quelle feste, cioè dove, ehm, diciamo la Chiesa cattolica esprime al massimo il suo potere, proprio impressionante, sotto qualsiasi rappresentazione artistica, teatrale, proprio cioè e quindi, vabbè, non che io sia, diciamo, con super legato al alle feste religiose. Se ti devo dire quelle che p di più andrei a vedere da spettatore imparziale
Mh. S sì.
ehm, sarebbero la Pasqua. <smacks lips> Ehm, non lo so, a te piace proprio l'atmosfera pasquale, quindi vivere un attimino la malincon mh-mh.
Allora, la cosa che mi piace di più della Pasqua è sicuramente Pasquetta. Allora, prima di tutto il cibo, anche anche a Pasqua una delle cose più belle è che io sono molto vicina alla mia famiglia, quindi tutte le volte che è Pasqua, mhmm, anche se a io poi ho vissuto fuori per tanti anni e comunque io a Pasqua torno a casa e sto con i miei genitori e mia sorella, che è una cosa che mi piace molto, e soprattutto poi la Pasquetta in cui ti vedi con i tuoi amici, fai una bella braciolata e uhm, sì, è una delle cose più belle. Invece per te?
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Ahn, Okay. Okay. Mh-mh. Okay, okay, okay. Quindi diciamo sì, capisco, capisco. Allora la Pasqua ma tu sai come si come si, diciamo, celebra la Pasqua, quindi, uhm, venerdì, sabato e domenica? Ehm, al Sud? Tipo il
Sì. Ah, no, no, non so, perché io non sono non sono del Sud, sono centro Italia io.
Okay, okay. Okay, okay, okay. Vabbè, velocissimamente, tipo ci sono queste processioni dove escono i santi in strada, tutti i confrati, diciamo, che cambieranno il loro outfit perché il venerdì sono tutti incappucciati, che si frustano. Ehm
Ah, che meraviglia! Eh, che meraviglia! <chuckles> E a te piacciono queste celebrazioni che vedi in giro?
Sì Pro Ah, allora ti spiego: da bambino, ehm, la vedevo come una di quelle cose: "Ah wow, lo voglio fare pure io", perché comunque è molto suggestiva, no?
Mh, vero.
Da bam da molto piccolo, cioè parlo tipo 3, 4, 5 anni. Poi son mhmm, <smacks lips> ho iniziato un attimino a maturare il mio spirito critico, le mie idee su chiesa, religione, religiosità, uhm, cattolicesimo, spiritualità e magari, non lo so, ho iniziato da da da sì, ho utilizzato un filtro diverso per vedere questo tipo di celebrazioni, e quindi mi è scesa un po' un po' un attimo questa cosa. Rispetto tanto, diciamo
Mh-mh. Hai cambiato un po'?

Okay. E hanno qualche particolarità nel modo in cui praticano?
Povertà. Sì, pover povertà, castità, obbedienza. Ma pove povertà, povertà.
Omertà? Ah, okay. Grazie al cielo.
Cioè, fra San Frances no, San Francesco è il prete che si è spogliato di tutto. Era figlio di un ricco, si spoglia di tutto e va a curare i lebbrosi.
Però sai, ho sentito, soprattutto durante il periodo, ehm, di Pasqua, in cui il Papa purtroppo già, mhmm, e ehm, stava approcciando la fine della sua vita, pace all'anima sua, ehm, che lui ha deciso di non prendere il salario del Papa, ch'è di circa 5.000 € al mese. E quindi, mhmm, insomma, diciamo che, ehm, in tanti aspetti quello che praticano, ehm, e e dicono i francescani è parte molto importante proprio di tutte le branche, anche della cristianità, non pensi?
Mh-mh. Mh-mh. Sì, mi par <smacks lips> Brasil Mh-mh. Sì, teoricame teoricamente sì. In teoria sì. Cioè in teoria sì, poi la pral cioè, la lealtà è diverso.
Mh-mh. Sì, sì, purtroppo la Chiesa è anche molto, molto corrotta, ecco. Io diciamo che è per proprio per quello che anche inizialmente parlavo più de dei valori della comunità, della cristianità in generale, perché purtroppo l'istituzione della Chiesa io la trovo molto, molto ehm
Eh, sì. Ehm Mh-mh. Mh, esat cioè non no non rispecchia diciamo quelli che sono i valori umani di quelle che vedo sì, certo. No, ma infatti comunque abbiamo penso che abbiamo fatto una, ehm, bella panoramica, comunque anche un po' sociale delle feste religiose; cioè: tu sei stato un po' l'ol diel l'angioletto, io un po' il diavoletto, quindi io sono un po' sempre l'avvocato del diavolo, eh, quindi
Sì, che poi sono umani. Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo e ehm <laughs> No, ma grazie tantissimo perché mi hai anche fatto conoscere delle cose che di di cui non non sapevo assolutamente, e, ehm, vedo che il tuo essere, tra virgolette, "il diavoletto della conversazione", viene da una conoscenza. Quindi grazie mille.
Stato un piacere. Alla prossima.
Anche per me. Buona giornata, ciao.

Questa è una domanda che ti sto facendo, è per lo stesso motivo per il quale
Certo. Ah, io allora guarda, io personalmente, uhm, non sono una persona che vive la propria vita in questo modo. Ehm, e però credo assolutamente che durante i i momenti di festa i momenti di festa mi portano vicino ai valori religiosi sicuramente, che sono quelli con cui io sono sono cresciuta, nonostante magari non li condivida, uhm, al cento per cento, sono sono dei valori che comunque sia sono belli, uhm, da portare generalmente nella vita. Quindi come per esempio quello di comunità, quello di amore, quello di altruismo anche, no, e quindi n non so se tu invece poi condividi anche questo.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, sì, no ti io ho capito, ho capito. Allora a allora guarda, siccome secondo me tipo, ehm, le celebrazioni, tipo le processioni, comunque i giorni di festa, quelli importanti, tipo il Natale, la Pasqua, eh, sono tipo la massima espressione del dell'ostentazione proprio cattolica, no, cioè, ehm, sì, secondo me è quello. Io poi ti dico che penso quello che pensi tu a livello, diciamo, di umanità, co senso di comunità, eh, però in altri contesti. Io ho frequentato altri contesti, tipo il contesto salesiano. Ehm, sono in di cioè mi sarei fatto anche un'esperienza da missionario. Quella è la massima espressione di quello che, per me, è lo spirito religioso.
<chuckles> Vero. Mh-mh. Sai che non ho nessun tipo di familiarità? Avete un modo diverso di uhm, di celebrare?
Ehm Mh-mh. Sì, certo, sì.
Per esempio? Puoi darmi qualche qualche esempio? Io proprio non non ho mai sentito, ehm, nessuno e sì, esatto.
Oka tu parli di di s dei Salesiani allora sì, f il Grest ti dice qualcosa? Vabbè, i Salesiani eh, è l'ordine okay, e il Don Bosco?
Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì.
Eh okay, forse hai visto qualche film, vabbè comunque si occupa dei gio
No, no, io ero in una i in una in mhmm, andavo frequentavo una chiesa, uhm, che aveva il Grest, ehm, però non ho mai ben capito, onestamente.
Mh-mh. Mh-mh. Vabbè sì, quello del Grest dissenso è un'accettazione è un'accettazione non giudicante, tipo, di qualsiasi essere umano, cioè al di là